Então me conta, qual que é a série que é seu refúgio, assim, quando tudo aperta, sabe?
Olha, na verdade tem várias séries que eu gosto, né?
Hum, me conta.
Mas uma série que pode ser meu refúgio
Hum.
Olha, tem s bu série e vou falar de animação, tá? Não é nenhuma série assim de amor, de policial, assim porque tem muitas e que eu adoro também, né?
Sim. Aham.
Não é bem animação, na verdade é ficção científica.
Não? Que que que que é? Ah, interessante.
É Stranger Things.
Ah, entendi. Boa. E e inclusive agora lançou, né, a nova depois de sei lá quantos anos. Eles
Pois é, menina. Já tô doida pra ver, né? <laughs>
Ela é uma s s é uma série nova que virou meio que um clássico, assim, né? Que que você acha?
Eu acho isso, porque, assim, quando eu fui ver o primeiro, eh, a primeira temporada, contavam assim Hã?
É na pandemia, não? Foi antes da pandemia ou foi na pandemia? Que começou. Né? Fo
Olha, boa pergunta. Boa pergunta acho que foi eu acho que foi antes. Eu acho que p
Um tiquinho antes, né?
Eu acho. Eu acho que foi, porque eu comentei com essa série com um amigo, né. E, e fo eu acho que e eu faz muito tempo que eu não falo com ele, então acho que foi antes.
Legal. E aí o que que você gosta mais nessa série? Por que que ela você acredita que ela seja o seu refúgio, assim? E por que que você volta tanto pra ela?
Porque assim, eu gosto muito de temas, né, sobrenaturais, eh, pa de mundos paralelos.
Hum. Ah, legal. Sim.
Né, eu adoro esses temas, né. E aí assim, quando eu vi a 1ª temporada, assim, o 1º episódio
Aham. Sim.
eh, eu fiquei assim, passada, porque aí eu já não sabia eu caí no conto deles, hein. Eh, eu não sabia se era realmente uma série antiga, porque estava muito com o cara dos anos 80, né, pelas músicas, pela abertura, pelo figurino, né.
Aham. Sim. Uhum.
Então no pri no 1º e eh eh, episódio, eu realmente achei que era alguma coisa antiga, e ainda mais que tinha uma atriz que eu amo, que é Winona Ryder.
Ah. Sim, sim. Verdade. Ela é das antigas, né, da década de 80, depois 90, e ela deu uma sumida, né.
Ryder. Né. Ela é das antigas. Isso, e ela tem cara de novinha, ela não envelhece, né.
É verdade. Então você achou que ela tinha gravado na época, e a e e era uma série nov assim, antiga, aliás? Porque ela tem toda essa vibe mesmo, né.
Nisso. É. E aí, eu fui me identificando, né, com o tema, né. Como eu te falei, eu gosto, assim, de uma ficção e tal, e com as músicas, né. Tinha umas músicas assim, a música da abertura, não é que eu conhecesse, né, mas ela tinha aquele estilo dos anos 80. Eu nasci nos anos 70, né. Eu sou de 73.
Tem. Ah, é verdade. É. Ah,, então a sua sua fase infantil, assim, adolescência, foi, né, meio que nos anos 80.
Exatamente. Foi nos anos 80 quando, né, eu comecei a se eh, a gostar de músicas, né, com com as minhas próprias escolhas. Isso.
Séries. Então é a sua tipo assim, é o seu lugar de conforto, vamos dizer assim.
É, com certeza. Porque, né, tem a coisa do suspense, né?
Sim.
E que vo que dá aquele medinho, né? <laughs>
Aham. Mas você acha que essa coisa do medinho, tal, faz com que você se sinta a te acalma, te deixa ou te ou isso por que que faz você se sentir em casa essa coisa da proximidade da nostalgia mesmo ou não, como que é?
Eu acho que começa, né, em primeiro lugar é a nostalgia, né, oh, n não me vestia daquele jeito, tá? Só pra te avisar. <laughs> Não tinha aqueles cortes de cabelo
Tá. Não. <laughs> Eu acho super cool aliás, o jeito que eles se vestem. Aham.
É. É. Eles, os personagens sim, né, mas se se os anos 80, assim, eu lembro, assim, eu tinha um
Como que era? Me conta.
a gente tinha uma calça que a gente fala: "Calça Bag".
Ah, sim.
Né, que ela era bem alta.
Cheia de bolso ou não?
Hum. T tinha umas que tinham bolso, mas era uma calça larga, bem larga, não era a boca de sino embaixo, entendeu, mas ela era larga e e, eh, o botão era bem em cima do umbigo tip Talvez um palmo em cima do umbigo, quase, olha só que loucura.
Tá. Aham. Ah. Olha, que engraç Era muito alto então, né?
Era muito alta essa calça. Ou será que eu estou exagerando? Um palmo vai, vamos dizer 2 dedos, eu acho que eu exagerei. Pensando bem <laughs>
<laughs> Porque eu uso calças bem acima do do umbigo e e e, tipo, hoje em dia é meio brega, né, eh eh, pelo menos é o que os jovens dizem.
É, eu uso no umbigo, né. Mas, essa calça, eh, então ela era larga, ela ficava e acima do umbigo, e você colocava a camisa dentro.
Aham. É. Eu me lembro disso, camisa bem larga, né.
É. Aí a gente usava verde-limão
Hã?
usava amarelo-limão, eh, pink.
Tudo fluorescente?
Um monte de coisa fluorescente. Por isso que você vê na série, né, ela é um pouco ela tem um pouco essas cores, né.
É. Sim, tem essa coisa do das das figuras geométricas também? Você achava misturado com jeans, aí tinha uns desenhos de uns triângulos, quadra umas coisa, assim. Porque teve uma época do design que teve essa influência eh, eu acho que era eu esqueci o nome agora do do projeto. Eh, não sei se não era Chicago, era uma outr nome de uma cidade, assim, que era que era inspirado nisso. Memphis Project, eu acho.
Isso. Hum. Olha, isso eu não sabia, tá me ensinando coisas aí, hein. <chuckles>
Aham.
E, não sei, olha, eu eu acho que me se eu me sentia confortável, porque, eh, acho que desde criança também, eh, eu não tinha eu eu gostava de ser d destemida, né, eu gostava de contar para as minhas amigas que eu não tinha medo de série, assim de série, de filmes, eh, de terror, e tal, né. Eu gostava de ter coragem, e eu também assim, nos filmes, né, eu gostava de ver e e testar a minha coragem, mesmo que eu estivesse morrendo de medo.
Sim. Sim. Claro. Porque eu acho que foi um auge também da década de 80, essa coisa de coisa de terror, né?
Porque lá dentro, né Foi. Tinha o
De suspense, terror, porque era meio que moda, assim, né?
Tinha Tinha, olha, Poltergeist: O Fenômeno, que me deixou apavorada, apavorada. Eh, Tubarão, né, mas Tubarão era, assim, meio suspense, né, não era assim esse fil esses filmes, assim, d do sobrenatural, né.
É. Aham. É verdade, é verdade. Então é uma coisa mais é, o Tubarão mesmo, eu me lembro agora. É uma coisa muito década de 80 mesmo. Até as musiquinhas, né, que tinha sempre uma música, né, "tana nan nan", tipo assim, o tubarão estava vindo. Então
En É. Né que é é, ficou um clássico essa musiquinha, né. Todo mundo conhece "tan nan nan nan".
Foi, até hoje, né, tipo, se você faz esse barulhinho, você já associa diretamente que um tubarão tá chegando, né. <laughs>
É. Ou quando você tá com seus amigos, assim, você faz um "tan nan nan nan", pra ficar em clima de suspense.
É. Exato, exatamente. É interessante, né, como é que os me que os filmes, as séries influenciam, né, na nossa vida, assim, principalmente essas referências. Eh
Ah, com certeza.
E você tem alguma outra, assim, que você também tem de conforto, assim, outra série? Eu acredito que também vai ser mais ou menos nesse estilo, né, ou não?
E é Não, acho que, hã, po é é ok, é nesse estilo. Que as 2 que eu pensei aqui agora, mas são diferentes, né, tem uma que chamava "12 Macacos".
Como que era?
Muito louco. <laughs>
É. E era dessa época, não?
Hum, não, era de viagem no tempo. Né, então, eh, tem esse lado de ficção e viagem do tempo eu amo. Adoro. <chuckles>
Ah, que interessan
Né? Eh
Essa eu nunca ouvi falar. Engraçado.
É muito legal. É muito bom. Eu adoro. Posso ver que que nem criança 500 vezes. Né? Porque
Sim, com certe porque era uma coisa que você achava interessante, de certo, né?
É, não, eu gostava assim de ficar imaginando, né, essa coisa do viajar no tempo e como que eles estavam vendo, né, qual era a visão, né, do do roteirista, do diretor, né, sobre o viajar no tempo. E era muito mágico. Era meio assim, como que eu posso falar? Tinham momentos muito difíceis porque, eu posso falar, assim, nessa série, né
Aham. Boa. Aham. Sim. Hã. Hã.
ela começava com a história de um vírus, então, acho que tinha essa crítica, né, que o ser humano ele vai, eh, cavando, né, indo pra lugares que não tem que ir. Eh, ne no caso, né, tinha uma pessoa que, acabou, não sei se vinha da an ou do Polo Sul mas era de uma zona gelada, né, que de tanto mexer, ela acabou liberando um vírus. Né?
E acaba Eita.
eh, só que assim naquela liberou ficou dentro de uma caixa, de uma mala, de uma pasta e e estava ali. Então eles tentavam tentar voltar no tempo pra impedir essa pessoa de chegar nesse vírus.
Meio que encapsulado. Ah, entendi.
Né. Só que tinha história de amor também, né? No meio de tu tudo isso, né?
E como é que hã. Ah, claro, pra poder prender, né? As pessoas. Quem se apaixona por quem? Como que é essa história de amor? E qual que é o conflito da história de amor? Que eu imagino que tenha.
Claro. Tem, não, ela né, eh, ela é maravilhosa, parece a Nicole Kidman, né, a atriz que faz o papel da da, eh, da f eh, papel feminino.
Hã? Sim.
Ele, não. Ele é é então, e ela era uma pessoa, assim, hum, de alta sociedade, né, toda bem arrumada, né, era casada, tudo certinho. Mas ela era uma doutora, né, uma cient uma científica uma cientista.
Sim. Ah, tá.
E super bem conceituada, né. E ele não, ele era um cara qualquer.
Hã.
Ele era um cara qualquer, desse, assim, né, tipo, se você pensar no personagem, né, todo de jeans, cabeludo e não sei o quê. Um bad boy, isso, ele era um bad boy. <chuckles> E
Bad boy. Estilo aham. Essa época era isso, né, que era o legal.
Né. <laughs> Aí, ele, eh
<laughs>
Descobrem que ele era a única pessoa que poderia resolver o problema. Entendeu?
Ai, que legal! E aí?
É. E, aí, conseguem convencê-lo, né, a participar desse programa pra viajar no tempo. E ela era a doutora. Né, tinha uma doutora principal, né, a que construiu a máquina e a que controlava tudo, era outra. Mas e aí eles tinham que ser dois personagens, né, eles tinham que viajar junto no tempo. Porque no passado, né, e, eh, eles pra eles irem para o passado e justificarem a presença deles, né, eles estavam fazendo o papel de casados, né, de pessoas que estavam juntas. Então quando eles viajavam no tempo, eles tinham que entrar na máquina um depois do outro, que era uma máquina só, né.
Caramba! Tá. Uhum. Ah. O perso Hã.
E aí, eles viajam pra tudo quanto é pro futuro, pro passado, para um futuro muito louco que ele imaginou. Eh, então acho que o que me conforta, né? Porque é por isso que o que me conforta, na verdade, é que me deixa, assim, tão entusiasmada com toda essa imaginação, né, com esses lugares improváveis, com essa e com essa viagem improvável. Eu acabo esquecendo se eu tenho problema, entendeu?
Que interessante. Hã. Nessa série. Sim. Ah, você fica muito ligada, ali, no que está acontecendo e aí você Porque tem gente que faz isso com, por exemplo, eh, Keep Up with the Kardashians, que é uma coisa tão maluca, assim, fora da realidade esses essas reality shows, né. Porque é uma coisa, assim, que você sai mesmo da sua vida, né. Então, você pelo menos você era uma coisa mais interessante eu acho. <chuckles>
Aham.
Um fil o a série que você assistia. Uma boa, né, porque é diferente, assim, você consegue sair um pouco entrar nesse mundo, né?
Pois é, justamente. Ah, nada e depois eu acho que É, acho que é isso. Consegue me tirar daqui, né, do mundo real, né, e ficar lá. E, quando você vê mais de 1 vez, você vê coisas que você não viu na 1ª vez. Que uma coisa vai ligando a outra.
Aham. É verdade! Um uns detalhes, né? Interessante. E quando você vai assistir, assim, essas séries conforto, né, eh, qual o motivo e você tem uma hora do dia, tipo assim: "Ah, acabou o trabalho, não sei o que", você vai assistir ou você está jantando, enfim. Tem algum horário específico que você
Uhum
tem pra essas ou sei lá, é o momento? "Ah, eu tô passando por uma dificuldade, acho que eu vou assistir uma série pra esquecer um pouquinho, tô muito estressada".
Não, acho que eu A 1ª parte, quando eu chego em casa, né, depois de trabalhar, a gente janta todo mundo junto, e tal. E aí, eu já tô cansada, já não estou mais afim de nada. Eu acho que, de manhã eu tenho uma super disposição, estou a fim de fazer tudo. E à noite eu não estou a fim de fazer nada.
Aham. Ah. Ah, entendi, boa. É, é um é uma boa, eh, tática, assim, né, pra poder, eh, desestressar mesmo um pouco, esquecer um pouco da correria do dia a dia, né. Eh, e você tem
E descansar o corpo, né.
E você faz maratonas, assim, tipo pipoca, cobertor e tal. E, ou você es você é mais dosada, assim, você assiste um pouquinho por dia?
Depende, né. Assim, eu acho que durante a semana eu tô cansada e eu tenho que acordar cedo, né? Então, eu acho que eu vou assistir 1 ou 2, a não ser que, assim, tá acabando, né, tá faltando só mais 1 pra acabar. Aí, eu vou vou até o fim, né. Não vou m não me aguento, né?
Aham. Tá, perfeito. Hã. Sim. Com certeza.
Mas, assi
Ah, interessante, né? E eu adoro também, eu tenho essas séries um pouco refúgio, assim. Tem 1 série que se chama Mad Men, não sei se você já assistiu.
Ah! Eu já vi, muito bom. Não, explica muito, né, dos anos 60, né, do da época do do pelo menos da da minha mãe, assim.
Aham. Eu adoro revê-la também. É, e a E eu sou fissurada nessa época, assim, eu adoro a década principalmente a de 70. Então, eles re
Ah, que essa série é muito boa. Aquela atriz é maravilhosa.
E ela começou acho que ali, né? Elisabeth alguma Moss.
Começaram a destacar ela foi lá, eu acho. Ela já tinha feito outras coisas, porque eu já lembrava da cara dela, mas ali d foi o pontapé inicial para o sucesso total, né?
É. Ah, tá. Maravilhosa aquela série, eu amo. Mas, enfim, adorei saber de você e e de tudo o que você me contou, agora eu tô interessada em ver a nova temporada de Stranger Things. Obrigada.
Nada. Até mais, então.